Bah, il y a plusieurs moyens après, heu, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, heu, même, heu, même aux plus hautes sphères, heu, de la société, on peut penser aux aux États, à leur communication. Des fois, on se demande si, heu, si c'est pas du, heu ouais ils disent pas des des des des des trucs faux pour, heu, prêcher le vrai, hein, pour je pense un petit peu à Donald Trump et ses et ses sorties médiatiques, heu, où où tout et son contraire, pour faire le buzz et pour faire aussi peut-être, heu
Moui. Ouais. N d'accord. Ouais.
je sais pas, réfléchir à la société sur d'éventuelles possibilités de, heu, je prends l'exemple, heu, mettre le Canada le 51e état de des <chuckles> heu, des États-Unis. Heu, bah, voilà je suis pas sûr qu'il voulait vraiment le faire, heu, heu, par contre ouais, un coup de bluff ou, heu, provocation exactement, ouais. Après, hem
Moui. Mouais. C'est plus un coup de bluff, quoi, heu, une provocation, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça.
après, bah, forcément, heu, il y a des sites de confiance.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est comme ça que toi, tu en général, que tu tu vérifies si une information est vraie, c'est tu te fies au au à un site ou à plusieurs sites qui ont prouvé, par le passé, qu'ils étaient fiables, hein, c'est ça?
Ouais et puis, heu, surtout c'est des sites qui citent les sources.
Ah oui, d'accord. Mais justement, genre, heu, je vais rebondir sur ce que tu dis. Comment vérifier si la source est juste?
Ça peut être, heu, heu, source photo, par exemple.
Comment tu fais toi? Tu regardes un peu qui est-ce qui écrit la source? Ouais.
Si la source est j Ouais. Qui est-ce qui écrit? Qui est-ce qui parle? Hem, si c'est repris dans plusieurs médias aussi.
Mmh mh.
Peut ça peut être repris, alors généralement, quand quand les infos sont vraies, on parle, heu, parce que généralement ça fait un petit peu le buzz, donc ça sort, heu, éventuellement à la radio, à la télé, heu, dans les journaux, heu, sur, heu, sur internet. Donc, en fait, on n'a pas qu'une seule source qui qui, heu, qui raconte la même chose. Heu, là par exemple, heu, moi l dimanche je me suis levé, heu
N ouais. D'accord, ouais. En fait, c'est c'est